<chuckles> <chuckles> Oh mais, la grosse tarée. <chuckles> <chuckles> Ah bah, je peux te dire ses ses potes ils ont <chuckles> ils m'ont pas embêté hein. <laughs>
<chuckles> Franchement, j'aurais réagi pareil, je pense. <laughs> I trop comme ça. Bah oui. <chuckles> Ah, oui, <chuckles> et ça va, lui il t'a pas embrouillé rien?
Bah non. <laughs> Je pense qu'ils s'y attendaient pas. Ah ouais. Bah moi, en fait, heu, je l'ai giflé, je me suis barrée. <laughs>
Non. Il devait heu, il est resté bouche bé. <laughs> <gasps> <chuckles> <chuckles> En plus, il pouvait même pas appeler les <chuckles> les flics parce que ce qu'ils vendent c'est pas for <chuckles>
<chuckles> Non, mais attends. Ah, ben oui. En plus c'est pas lui qui va qui va, heu, <chuckles> qui va se mettre en danger, heu, <chuckles> et je et tu vois, j'aurais bien aimé tiens qu'il appelle les flics. J'aurais bien aimé entendre sa son explication, parce que <chuckles> c'était limite du kidnapping ce qu'il a fait franchement, heu. <chuckles>
Oh, non. Mais heu <chuckles> Oui. <chuckles> C'est ça <chuckles> <chuckles> Bah, moi j'ai eu ça en Tunisie, tu vois? Heu, à l'époque, j'étais, heu, j'étais mariée et tout et pourtant, on se baladait à 2, et heu et en fait au on se baladait, on est allés au marché. Pardon au souk <chuckles> et donc on a été au souk de, heu, Dj de Djerba. <chuckles> Au z au zouk de Djerba, et <chuckles> et <chuckles> et donc il y avait des, heu, des locaux. <chuckles> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Tu sais, les femmes riches elles parlent pas trop comme ça? <chuckles>
Ouais. <laughs> <laughs> Heu, si. <chuckles> <chuckles> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Mais oui, mais, on t même les parisiennes là qui qui vont, 1 fois par an au Maroc en <chuckles> «oui, mais moi, tu vois, quand je vais au Maroc en j'ai mes petites habitudes.» <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>
Mais oui. <laughs> <laughs> <chuckles> C'est ça. Je ramène plein de petits pots, heu, <chuckles> des petits cendriers, des petits chameaux. <chuckles> Ah ouais
Ouais, c'est ça. <chuckles> Des petits des petits bibelots. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>
Bon les <chuckles> <laughs> Et donc et en fait on se baladait et il y en a un en fait qui comme toi, tu vois, il m'a pris par la main comme ça. Il me dit: «Viens, viens par là. Viens la gazelle, viens la gazelle». Tu vois? Et genre je genre je je le regarde et je lui dis: «Non, mais c'est, heu» genre je suis pas toute seule déjà, tu vois et il fait: «Moi, pas jaloux, pas jaloux. Moi, je suis pas jaloux». Il fait: «Moi, viens la gazelle». Et genre tu sais il il il propose genre <chuckles> il lui proposait de m'acheter, tu sais. <chuckles> Il lui dit il dit: «Combien tu donnes pour ta femme?» Non, mais <chuckles>
Ouais. Ouh là. <laughs> <laughs> Ça va pas. La gazelle, mais Non, mais il y en a vrai franch aïe. <chuckles> <chuckles> Non, mais ça va pas. Il y en a qui sont nés avant l'audace, hein. Mais non, mais n'importe quoi. Mais mais il t'a défendu ton mari, j'espère.
n'importe quoi.

Oh <blows air> il avait pas la carrure, <chuckles> mais heu <chuckles>
Non mais mais même, c'est la base.
oui, bah il a tiré, il a dit: «Touche pas». Heu, il a fait «Touche pas.» «Don't touch». En arabe, heu, je pourrais pas le dire. <chuckles> Bah ouais, ils avaient ce truc de heu ouais ouais, ils avaient ce truc de: «Combien combien? <chuckles> Elle reste avec moi». heu, tu vois genre des trucs comme ça, où tu te sens hyper gêné quoi heu
Pas. Non mais il voulait t'acheter? C'est une blague. Acheter les gens quoi. Mmh mh. Mmh. Non mais n'importe Bah oui.
Ah ouais, non. Moi depuis, je pars qu'en Normandie, c'est très bien. <laughs> Et pas à Deauville, parce que j'aime pas les <chuckles> les Deauvillois ouais, Deauville j'aime pas, je trouve que c'est trop, heu
Ah bah tu m'étonnes. Les touristes. Parce que c'est vrai qu'il y a du monde là-bas, hein. Et je pense heu, en toutes saisons moi j'y suis allée 1 fois et c'était pas dingue hein ouais.
Ouais. Ah ouais? C'était pas oufissi
Bah déjà ouais, il y avait il y avait du il y avait des mondes il y avait du monde. <laughs> Non j'ai dit: «il y a il y avait des mondes.» au lieu de dire: «Il y avait du monde». <laughs>
Il y avait des montres? <chuckles> Des montres. Mais il y a et s'il y en avait plusieurs du monde forcément. <chuckles> Tu as raison! <laughs> Le monde est stone, quoi. <chuckles>
Bah oui, c'est des mondes, finalement heu <laughs> waouh. <chuckles> Ouais, <chuckles> comme moi. <laughs>
<laughs> e est-ce que tu est-ce qu'il y a des villes qui gèrent mieux que d'autres, tu penses, les touristes? Ouais.
Le tourisme? Hem ouais, je sais pas s'il y en a qui gère mieux.
Franchement, franchement franchement, je sais pas, hein.
Je pense que quand ils arrivent mieux à gérer heu, bah comme on disait, comme heu, oui, comme on disait tout à l'heure, quand c'est hors saison
Mmh, bah oui.
quand, heu parce qu'en fait heu et je peux comprendre qu'il y ait même des locaux qui qui perdent patience avec les touristes quand il y a vraiment du monde partout, quoi.
Bah oui. Moi, j'adore être sur Paris au mois d'août, parce qu'il y a personne.
Ouais, alors là, pour le coup, Paris, c'est le meilleur moment pour visiter.
Ah ouais, tu peux te garer partout. C'est trop bien.
Non, ça, c'est vrai. J'aime bien ouais. Paris l'été heu, c'est parfait. Parfait.
Ouais, ouais, parfait. Paris by night.
O ouais. Paris some Paris in summer Summer Paris. <laughs>
<laughs> A summer in paradise. <chuckles>
Wa waouh, pas mal! Franchement, heu
Ça va là? Attends, on va traduire: «un été» non.
Au paradis. B bah oui bah oui
Ouais! <chuckles>

Oui. <laughs>
Qui t'arrachent, heu, limite le poignet, ils te mettent le bracelet de force et après, ils te demandent de l'argent. Ça m'est arrivé
<chuckles> Ça, c'est pas au Maroc ça. <chuckles> Non?
Ah, non, non, heu, ç moi, ça m'est arrivé à Paris et j'avoue, j'étais tellement surprise que le gars je l'ai giflé. <laughs> <laughs> <laughs> Ah ouais, c'était au Sacré Cœur, je me souviens, <chuckles> et en fait il m'avait en fait déjà, il m'avait trop surprise, quoi, je m'y attendais pas, il m'a pris par la <chuckles> il m'a prise par le poignet, il m'a foutu son bracelet, heu, multicolore et j'avoue, j'ai paniqué, je l'ai giflé. <laughs> Mais
Ah ouais? <gasps> Mais non? <chuckles> <chuckles> Ah purée. <laughs> <chuckles> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ah tu es grave! <chuckles> Oh purée. Il a réagi comment?
Bah <chuckles> non il bah franchement, il m'a pris le p il m'a vraiment p arraché le poignet, quoi. Donc, heu, moi en plus, c'était l'époque où je faisais mes cours de krav maga, donc, heu, j'étais au taquet. <laughs> <laughs> <laughs>
En même temps, il avait pas à te toucher. Je suis désolée. Mais non. <gasps> Ah ouais? <laughs> <laughs> Hé, qu'il s'estime heureux de pas avoir reçu un coup de pied, heu, <chuckles> bah, oui. <laughs>
Ah, mais ouais, hein, j'étais sympa, hein. Fr <laughs> <laughs> et j'avoue que ça m'avait fait je me suis étonnée de ma de ma <chuckles> de ma réactivité, je te promets je me suis dit: «Waouh waouh», j'ai paniqué, mais à la fois, heu, tu avais pas à me faire ça, quoi. <laughs> <laughs>
OK, donc avec toi <chuckles> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ça se voit. Tu sais la fille qui a pas eu de mec depuis un moment, qui, dès qu'on lui touche la main: «Beh, dégage!» <laughs> <laughs> <laughs>
<laughs> J'avoue <laughs> <laughs>